Hi, good morning, magandang araw. Magandang araw sa'yo. Ah, ayon, ikaw mauna ka na, ano ba 'yong mga gawain na ano na bonding moment ninyong magkapareho magkapareha pala ano, ikaw? Mm.
Oh, hi, good morning, magandang umaga. Ayon nga. Mm. Ayan. Um, mahilig kaming kumain sa Binondo.
Ay, wow!
Oo, lagi kami sa Binondo kasi malapit lang naman kami diyan.
Masasarap masasarap ba ang pagkain doon? mhm.
Oo naman, kasi mga Chinese, like ang ang sa sarap talaga ng pagkain, and then pagka tapos na kaming kumain na nalibot namin, lalakarin namin from Binondo ah, magsisimba muna kami, kasi deboto kami ni mama Mary diyan sa ng Binondo. After no'n, walking distance na lang 'yong Lucky Chin Lucky China Town Mall, sa likod no'n Divisoria na.
Ah okey. Yeah, oo. Mm, mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oh. Oo.